Ja, klar. Also, <chuckles> ein bisschen b also b trainieren ist immer besser als nicht trainieren, also in den meisten Fällen.
Mhm.
Und muss ich mir da so 'n Kalender kaufen, also so 'n so 'n Papierkalender oder kann ich's auch am Handy machen oder wie läuft das?
Du kannst es auf jeden Fall auch im Handy machen, aber was sich tatsächlich, äh, stärker bewährt, ist, äh, wenn du Sachen also schreibst, das hat einmal so 'n haptischen Grund und im Kalender hast du das immer vor dir liegen, also analog.
Mhm.